Ừm, vậy là bạn cũng có hướng để có thể giải quyết được một phần quần áo rồi, đúng hông nè? Ừm, mình cũng đã nắm được thông tin cơ bản của bạn rồi nha. Thì, ờ, mình sẽ có một vài lời khuyên như sau, để bạn có thể xem xét là sắp xếp cũng như là phân loại. Rồi giải quyết bớt cái đồ đạc, à, à, mà trong nhà bạn khiến cho bạn cảm thấy là khá là bí bách trong cái không gian sống, cũng như là, à, xem xem là những món đồ đó có thực sự là gắn bó với cảm xúc của bạn không? À, đầu tiên thôi là bạn phải phân loại những cái món đồ không chỉ quần áo đâu, mà kể cả những món đồ khác như là gấu bông chẳng hạn, theo cảm xúc. Ờ, thì thứ nhất á, bạn nên phân loại ra những thứ, gọi là, những món đồ kỷ niệm nè, những món quà được tặng bởi những người quan trọng nè. Những món đồ đó là nên ưu tiên, ưu tiên số 1 luôn là không thể vụt được rồi, đúng hông? Nên cất vào trong. Rồi cái, ừm, gọi là, cái ưu tiên thứ hai á, những món đồ mà bạn thích nè, những món đồ mà mới, à, bạn nghĩ là bạn phải sử dụng dài dài, hoặc là như như cái tủ gấu bông của bạn á, thì bạn có thể phân ra là những con gấu bông mà bạn nghĩ là nó, kiểu như là, nó đặc biệt. Có nghĩa là mỗi con á nó sẽ có nhiều con, nó sẽ có những cái đặc điểm giống nhau, hoặc là trùng lặp, thì bạn có thể xem xét là mỗi mỗi cái đặc điểm trùng lặp như thế, bạn chỉ giữ lại 1 con đặc biệt nhất thôi, đẹp nhất thôi là được rồi. Quần áo thì cũng như thế, à, trong số ví dụ như là 3 cái váy đi, 3 cái váy màu đỏ đi. Đó, thì bạn có thể giữ lại 1 cái váy mà bạn thấy là nó đẹp nhất, à, nó có những cái họa tiết hoa văn, a, mà bạn thấy là ô tuyệt vời nhất á, kiểu, tinh xảo nhất để có thể giữ lại. Còn lại á, thì bạn có thể cho bớt, à, anh chị em họ bạn chẳng hạn, thì đây cũng là một điều rất là tốt. À, còn nếu như mà bạn không, gọi là, trong trường hợp bạn không muốn cho mà đồ bạn đã đã mua rồi á, thì, à, ừm, bạn có thể xem xét về cái chất lượng quần áo nha. Nếu như những món đồ đó thực sự là món đồ có giá trị, những món đồ mà nó còn, gọi là, sử dụng được, còn tương đối là mới á, bạn xem xét là đem đi, ờm, kiểu như, bán lại. Thì lúc đó s những người cần thiết thì họ sẽ thực sự là mua, có cũ hay mới gì cũng vậy à, tại vì họ đã cần họ thì khi bán lại thì họ vẫn rất nêu rất là công khai là đây là đồ đồ đồ cũ mà, nên mà nếu mà họ đã mua thì họ thực sự cần. Thì bạn nên xem xét, ừm, cái cái cách, gọi là, phân loại theo cảm xúc của mình như vậy nha.
Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, đúng. À, ừm. Ừm. Ừm, đúng, đúng. Ừm. Ờ, ờ. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. À. Ô kê. Ờ. Ừm, cũng đúng. Ừm, ừm, ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Ờ. Ờ, tại vì bạn nói xong cái mình thấy là, à, ừm, tại vì những cái mà món đồ của mình nó hơi tương tự nhau ấy. Có nghĩa là mình mình, ờ, mình thích một thứ nhá, nhưng mà mình có thể mua nhiều màu, hoặc là những cái, kiểu, ừm, nó nó hơi giống giống xêm xêm nhau á, chứ không có phải là quá gì cho nó nổi bật á. Cho nên là mình nghĩ là ô kê, mình sẽ, kiểu như là, giữ lại những cái món mà mình thích nhất, hoặc là những cái món quà mà những người quan trọng nhất đã tặng cho mình. Ờ, thì nó sẽ bớt, ừm, bớt, ơ, kiểu như là, bớt nhiều hơn ấy. <chuckles>
Ờ. Đúng rồi. Rồi. Chính xác.